Mhm. Okay. Hast du da 'n 'n konkretes Beispiel für, was dir jetzt so einfällt?
Ich denke, das, ähm, größte Vorurteil, was, ähm, ich so in den letzten Monaten für mich selber auch, äh, da tatsächlich, ähm, gesehen habe, war, dass, äh, f äh, wenn man in Frankreich ist, dass die Personen dort nicht sonderlich gerne, ähm, dir helfen. Wenn sie merken, dass du halt nicht selber Französisch bist oder, dass du quasi, ähm, 'ne andere Sprache sprichst oder vielleicht, äh, nicht dazugehörst, sage ich jetzt mal.
<chuckles> Ja. <chuckles> Ja, ja. Genau. Und und wie war das dann? Also, war warst du du warst dann da also, jetzt in f in Frankreich, richtig? Okay.
So. Mhm, genau. Da haben wir 'nen, äh, Ausflug gemacht nach Paris und die 1. Situation also, man man bekommt das Vorurteil ja hier und hin und wieder äh, man bekommt es ja mit und, äh, nicht, äh, allzu lange, äh, hat sich's hat es sich auf sich auf sich warten lassen. Da hat man schon an der U-Bahn-Station, weil bei denen ist das ähm, also, in Paris ist das 'n bisschen komplex aufgebaut. Wenn man's verstanden hat, dann geht das klar, aber, äh, dort steht natürlich auch nichts auf irgend 'ner, äh, ortsansäs also, nicht, äh, nur was auf der ortsansässigen Sprache, Französisch.
Ja, absolut. Mhm. Ach so, also, es gibt ni ist nichts neu, äh, für sage ich mal, für Touristen ausgeschildert oder aufgeschrieben.
Und Ähm, also, das war ja jetzt nicht Zentral Paris, muss ich sagen. Also, wir haben, äh, quasi unser Auto wir sind mit dem Auto dahin gefahren
Mhm. Ja.
und etwa 'ne 3/4 Stunde, Stunde außerhalb der Stadt, w welcher tatsächlich noch, äh, zum äußeren Kreis von Paris gehört, äh, gab's 'nen großen Parkplatz, da haben wir das Auto stehen lassen und sind dann erst mal, äh, zur U-Bahn-Station gegangen und das ist so 'ne eine Riesenzone und da gibt es dann 2 verschiedene, ähm, Raten, sage ich jetzt mal. Also, man kann einmal, äh, 'ne Rate wählen für die reine U-Bahn und dann noch mal eine für 'ne Straßenbahn und Bus und Bahn.
Okay.
Ähm, das eben nicht verständlich. <chuckles> Und dann haben wir erst mal an den sind wir erst mal an den Schalter gegangen und da stand dann auch erst mal: „Okay, ähm, bitte an die, äh, Bildschirme gehen, wenn's nicht verstanden wird.“ Wir haben's aber nicht verstanden und wollten dann quasi nur mal kurz jemanden um Hilfe bitten.
Okay. Und war das auch verständlich? <chuckles> Okay. <chuckles> Mhm. Ja.
Äh, da haben wir dann durch dieses Fenster eben auch 2 Personen gesehen, die sich grade miteinander unterhalten haben. Das waren Mitarbeiter und, äh, die haben uns dann auch irgendwann bemerkt und, äh, die eine Person ist dann einfach irgendwann gegangen und die andere Person kam dann zwar und hat, äh, sich einmal den, äh, Monitor zu sich gedreht, um zu bestätigen, dass der auch noch läuft und diese Anzeige da steht und hat den dann wieder zu uns provokant ins Gesicht gedreht und ist dann auch gegangen.
Ja. Okay, krass.
Und da habe ich gemerkt: „Okay, so freundlich sind die hier wohl nicht.“ <chuckles>
Na ja, absolut. Und okay, und dann also, das damit war ja, sage ich mal, dein Vorurteil erst mal bestätigt.